Pwede anytime, pwede kayong pumili ng kanta sa inyong mga gadget, cellphone, sa computer. Kasi dati, di ba po yung usong-uso pa nun yung ano, yung
Mm.
yung tawag dito? Yung ilalagay pa po yung malaking parang malaking CD po yun.
Nalele Ah, oo.
Yung Tapos parang may parang torotot. Opo, yu di ba ganun po dati yung ano, yung may torotot pa na malaki. Ewan ko kung ano
Yung mano-mano. <chuckles> Tama, yung ano bang tawag dun? Nakalimutan ko na rin, eh.
Nakalimutan ko din po, eh.
Basta may parang ano, yung plate pa 'no, kung tawagin ba yun? Ganun.
Opo, ma-gano'n po. Eh, yu eh, ngayon po ano, eh, di ba, ano na
Oo, di ba?
anytime.
Pindot-pindot na lang, di ba. Minsan nga yun kasi isa-isa pang kanta, di ba? Hindi mo pwedeng anohin, eh, pagsama-samahin kasi yun lang yung kaya nung maano, eh, mapatugtog. Di katulad ngayon, grabe, kahit buong araw kang magpatugtog, ikaw na lang magsasawa. So, sa sa tenga mo nalang sasakit kakapakinig ng musika, di ba?
Opo. Opo. Yun nga po din. Tsaka s tsaka ano po, din di niyo na po kailangan magdala ng CD or kung anumang memory na
Ayan.
yung form of memory po, di ba, pagka ano. Di ba na opo.
Mm. Para makapagpatugtog.
Ayun po ano
Nakaka-ano yung ganyan 'no?

Hello po, magandang umaga.
Aya Uy, magandang umaga rin sa'yo, kamusta?
Ah, ito po, ah, medyo nakakaranas na ng mainit na panahon ngayon. Ah, kayo po ba, kamusta?
Ayon na. Ito rin, eh, sisimula nang sumikat ang araw sa amin at nararamdaman ko na rin ng init. Grabe, yan na naman tayo sa init, 'di ba?
Eh, totoo po yan, kasi dito sa amin, tabing-palayan, talaga kaya talagang yus yung sikat ng araw po dito nagsisimula opo, di dito po nagsisimula 'yong sikat ng araw. Ah, 'yon nga po, ah, saktong-sakto 'yong ano, 'yong topic natin tungkol sa tungkol sa sa sa agham po. Ah, anong mga tuklas sa agham ang nagpapasaya sa'yo?
Ah, 'yong singaw. Mm, pati ang singaw. Aya mm. Sige, sige. Hoy alam mo, eh, ganyan yung ano, eh, parang 'pag meron na ya nadidiskubreng bago, ako'y naaano rin sa mga agham, lalo na sa kalawakan, alam mo 'yon? Parang, hala, may bago na naman natuklasan na ganito sa kalawakan na parang alam mo 'yon? Parang ang hirap isipin pero totoo pala 'no, na napakalawak ng kalawakan, na ang dami palang hindi pa pa nae-explore 'di ba? Hindi pa nadidiskubre dahil ang daming limitasyon sa tao, pati yung mga kagamitan. Kaya kadalasan sa kalawakan ako naaano, eh, parang totoo ba 'yon na, may meron pang ibang universe, 'di ba?
Totoo po. Totoo po yan. mga gano'ng bagay po.
Oo, may alien ba kaya talaga? Alam mo 'yon, parang may buhay pa ba sa ibang mga planeta bukod sa mundo na ginagalawan natin? Oo, 'di ba? Ikaw ba?
Dito po sa Earth.